Đúng rồi, đó, nên thực ra nếu mà nói về câu chuyện mâu thuẫn thì gia đình nào mà tránh thoát khỏi được. Kiểu là mà mà giờ bạn có thấy là với tình hình xã hội hiện đại này, khi mà cái thế hệ giữa cha mẹ và con cái nó cách biệt quá, kiểu là các bạn Gen Z các bạn Gen Alpha bây giờ á, lớn khá nhanh. Ừm, và đúng.
Ừm. Ừm. Cái vấn đề hiện tại cái vấn đề xã hội hiện tại nó là mất liên kết giữa người với người và tại vì nó là sự s phát triển của công nghệ. Bây giờ nói chuyện với nhau mà hai người nằm cùng một giường mà cầm cái điện thoại gọi cho nhau thì nó rất là buồn cười, đúng hông? Nhưng mà thực tế nó xảy ra á.
Ừm. Đúng. Đúng, thì vậy nên nên nên nên mình mới hỏi là bạn có bao giờ bạn thấy là cái việc con người mâu thuẫn với nhau và phạm trù gia đình bây giờ ấy, cái sự mâu thuẫn đó nó đang nhiều hơn so với giai đoạn hồi lúc trước không? Tức là nó làm cái khoảng cách thế hệ ừm, làm khoảng cách thế hệ đi khá là xa nhau ấy.
Ừm, cái vấn đề cái vấn đề mâu thuẫn nà

Đúng, đúng, đúng. Cái vấn đề này, cái vấn đề mà hiện tại cái việc phát triển của của xã mạng xã hội á, nó dẫn đến cái việc là những cái tiêu cực về mâu thuẫn nó đẩy lên một cách cao trào luôn. Rất kinh khủng. Ừm.
Ừm. Đúng. Khá nhiều. Cao trào luôn, có nghĩa là cũng khá đơn giản đi ha, khá là đơn giản đi nhưng mà á hả, người ta không có muốn nó đơn giản.
Ừm. Đúng, đúng, đúng. Tại vì, kiểu như, mọi người bị đầu độc.
Kiểu là, người có nghĩa là tại vì do mạng xã hội ấy, mạng xã hội nó làm cho mọi thứ nó phức tạp lên một cách ghê gớm, đáng sợ thiệt. Ừm, mình nghĩ là thực sự rất là mệt mỏi với xã hội bây giờ.
Ừm. Đúng, đúng, đúng luôn.